Ja, ich stehe momentan vor 'nem kleinen finanziellen Problem und, ähm, zwar haben ja, meine Frau und ich, wir haben uns vorgenommen, dass wir jährlich, ähm, verreisen. Also, dann auch nicht nur national, sondern auch international. Ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr damit angefangen, ne, und haben ja wir wir sind nach Ägypten gereist, ne? Also, wir wollen dann schon so größere Abenteuerreisen machen, damit unser Kind, ähm, jetzt schon ja, die die Welt sieht, ne, und echt coole Orte kennenlernt. Ähm, also es ist dann so 'n Teil der der Erziehung, den wir ihm mitgeben. Ähm, aber für dieses Jahr, ähm ich habe hier, ja, die Konten, ähm, mir angeguckt und alles mal 'n bisschen so berechnet. Und dieses Jahr haben wir, ja, echt nur wenig Geld, ähm, zur Verfügung, um um, ja, zum Beispiel nach, äh, Asien zu reisen oder in die Türkei zu reisen, ne? Und, ja, ich bräuchte da mal so 'n paar Tipps, weil ich habe noch nicht mit meiner Frau gesprochen, ne? Aber, ja also, das Thema wird auf jeden Fall jetzt bald aufkommen, äh, weil wir, ja, also im Neujahr dann den Urlaub für den Sommer, ähm, planen werden.
Mhm. Ah ja, ja, interessant. Auf jeden Fall erstmal Dankeschön für für's Teilen und, ähm ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Menschen heutzutage so geht, weil ja wirklich auch alles teurer geworden ist und die Menschen eben generell weniger Geld zur Verfügung haben. Von daher bist du da bestimmt nicht allein mit dem Thema. Und trotzdem finde ich es sehr mutig und sehr cool, dass du da, ähm, ja, mit deiner Familie so Abenteuerreisen, ähm, machst und und das auch weiter machen möchtest. Ähm, da, äh, würde mir die Frage jetzt erstmal in den Kopf kommen Da gibt es ja dann auch so, hm, ja saisonal sehr große Unterschiede, was die was die Preise angeht. Äh, da gibt es ja oft so 'ne Hauptsaison und so 'ne so 'ne Nebensaison. Hast du da 'ne gewisse Flexibilität mit deiner Familie, äh, dass ihr da auch zu günstigeren Zeiten reisen könnt? Oder seid ihr da an bestimmte, ähm, ja, Schulzeiten zum Beispiel gebunden?
Das ist richtig. Also, wir sind dann schon an Schulzeiten und Arbeit gebunden. Ähm. Also, ähm, einerseits hat halt mein Sohn wir wir machen diese diese größeren Reisen immer, wenn mein Sohn Sommerferien hat, ne? Also die wenn die Schule dann zu ist, wir können ihn ja einfach nicht so aus der Schule rausnehmen und dann, ähm, nehmen wir eigentlich auch unseren größten Urlaub, ne? Also, dann auch in den Sommerferien, ähm, um diese Reisen zu machen und um dann auch mit ähm, mit unser Kind zusammen zu sein und, ähm, die Sommerzeit zu genießen.
Ja, klar, das ist verständlich. Klar, wenn das Kind schon in der Schule ist, dann dann kann man da natürlich nicht, ähm, so ganz flexibel planen. Dann muss man sich nach den Sommerferien richten und dann ja, dann ist natürlich das auch nicht immer am günstigsten zu zu der Zeit. Hm, ist das so, dass du da, ähm, aktuell so 'n bestimmtes Budget zur Verfügung hast? Oder ist das so, dass da hm, dass da einfach noch was fehlt? Ähm, wie sieht da so die die finanzielle Situation aus? Ist das ist das angespannt, oder wie ist das?
Ja, also dieses Jahr war es wirklich 'n bisschen kompliziert. Also normalerweise haben wir da wirklich so Raum, ne? Also, finanziell geht's uns relativ gut, ne? Wir können uns, ja, so das erlauben, was wir so möchten. Aber dieses Jahr hatten wir dann so total viele Kosten, weil wir mussten mehrere, ähm, Sachen am Haus machen, weißt du, Röhre wechseln, Kamin einbauen und das war dann total teuer. Und, ähm aber ich habe dann auch nicht währenddessen ne, also also während des Jahres dann auf die Kontos geschaut, ne? Ähm, und habe dann jetzt erst gemerkt, dass, ja also, dass es total knapp wird oder sehr schwierig, ne, 'n größeren Urlaub zu machen, weil das Budget ist einfach nicht da.
Mhm. Ah, okay. Weil einfach so viel Ausgaben jetzt für das Haus eben da gewesen sind. Ähm, auch total nachvollziehbar, hm, dass das dann nicht so einfach ist, noch mal so 'n großen Urlaub zu zu bezahlen. Ähm, hast du schon mal geschaut, ob's da vielleicht ja, du hast ja gesagt, ihr euch sind so so g g größere Reisen auch wichtig, so Abenteuerreisen in fremde Länder ähm, dass das vielleicht 'ne 'ne Möglichkeit ist, irgendwie, ja, so Sparangebote im Internet zu finden? Da gibt's ja so verschiedene Portale, wo ja, wo Reisepreise zum Beispiel verglichen werden. Ähm, ist das was, was, ähm ja, dass man da dass du vielleicht so 'ne Flexibilität hast für das Land und dann sagst: „Okay, da ist 'n super Angebot. Und dann, hm, richten wir uns vielleicht eher nach dem Angebot als nach unserem Wunschziel“, sage ich mal, dass es dann vielleicht vielleicht nicht Ägypten ist, oder sondern Tunesien zum Beispiel, weil's da günstiger ist. Ist das, ähm, 'ne Möglichkeit, die die du die du dir vorstellen könntest oder die du vielleicht schon ausprobiert hast?
Also, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, ähm, weil meine Frau hat immer über Asien erzählt, sie wollte unbedingt nach Malaysia und do halt so dort ‘n Trip durch das Land machen, das Land kann kennenlernen und vielleicht nochmal in es in ‘nem anderen Land für ‘n paar Tage, ne? Ähm, und deshalb habe ich da also also ich wa hatte dann schon so ‘ne f ähm, gefixte Idee, ne? Also, und habe no nicht wirklich darüber nachgedacht, dass man mit ja, so einsparen könnte, wenn wenn ich ein ans ins andere Land fliegen möchte, ne, also das ist auf jeden Fall schon mal ‘ne gute Idee.
Mhm. Mhm. Ja, cool. Das freut mich, dass das äh, dass du das gut findest. Ähm, vielleicht ist das ja ich meine, klar, denn du hast ja gesagt, deine Frau hat so diesen diesen Wunsch eben jetzt gezielt in ein Asien zu reisen, aber vielleicht wäre das ja auch nochmal ‘ne Möglichkeit, nochmal so ‘n offenes Gespräch mit ihr zu suchen und zu sagen: „Hier, ah, Schatz, wir haben ja jetzt dieses Jahr so viele Ausgaben gehabt und ich weiß, du willst zwar nach Asien, aber vielleicht können wir uns irgendwie für dieses Jahr irgendwie was Günstigeres raussuchen und dann vielleicht nächstes Jahr wieder auf die größere Reise sparen.“ Dass du vielleicht einfach auch so ‘n offenes Gespräch nochmal suchst. Ist das ‘ne Idee?
S ähm. Das kommt auf jeden Fall, ne, weil, ähm, wie gesagt, so ab Januar wird sie dann, ähm, ja damit anfangen, ne, ähm, um um die Reise zu planen. Hm, das heißt, ähm, da kommt dann das Thema auf, ja, wie viel haben wir, um ja nach Asien zu reisen, ne? Und da wird dann ja, also ich, äh, werde ihr das dann alles so gut wie möglich erklären, also, und ich denke ja, also zur Diskussion, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so weit kommt, ne, weil sie weiß ja selber, dass wir dieses Jahr sehr viele Ausgaben hatten. Ähm, ja, es könnte dann aber auch wirklich sein, dass sie, äh, die Reise trotzdem irgendwie, ähm, machen möchte, ne? Und sie möchte das dann gar nicht absagen, weil sie ist wirklich ´ne Person, wenn sie sich was so in den Kopf gesetzt hat, dann ist das total schwierig, das zu ändern. Also sie ist da nicht so flexible flexibel, ne? Ich bin da der flexiblere, äh, in der Beziehung.
Ah ja, okay, verstehe. Ja, vielleicht dass, wenn sie dann die Reise wirklich so, ja, einfach auch so durchziehen will, wie sie es geplant hat. Vielleicht kann man ja dann wirklich, hm, noch mal so auf verschiedenen Seiten gucken, um möglichst die günstigsten Flüge zu bekommen. Also da kann man ja heutzutage auf verschiedenen Seiten gut, äh, vergleichen und da auch schon viel sparen, ne, so grad so bei so Lang Langstreckenflügen. Und ihr seid ja auch 3 Personen, dass man da vielleicht wirklich sich 'n bisschen Zeit nimmt, äh, in die Planung investiert und in den Preisvergleich investiert und dann sagt: „Okay, das da können wir, äh, drüber Geld sparen.“ <coughs> Sorry. Und, ähm Ja, und vielleicht vielleicht besteht ja auch noch 'ne Möglichkeit ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr noch vielleicht was vom Sparkonto oder sowas ausnahmsweise dazu nehmen könnt oder vielleicht noch 'n Weihnachtsbonus oder so dazukommt, den man vielleicht jetzt auch noch einplanen könnte, dann so für das Reisebudget?
Hm, ja gut, ähm, das das sind echt gute Ideen. So, ich hatte auch, ähm, überlegt, was aus dem Sparkonto rauszuholen, so eigentlich versuchen wir das wirklich gar nicht zu machen. Aber das könnte ja dann nochmal so 'n Argument sein, falls, ähm, meine Frau dann wirklich darauf beharrt dass wir nach Asien fliegen, na, dass wir sagen: „Okay, wenn du bereit bist Geld aus dem Sparkonto zu nehmen, dann können wir das machen, ne?" Also, das wäre auch 'ne Möglichkeit, auf jeden Fall, ne, also dann so günstigere Flüge suchen und so in letzter Instanz auf jeden Fall Geld aus dem Sparkonto holen, ne? Hm, das ist dann auch so, also zum Beispiel, wenn wir diese größeren oder Abenteuerreisen planen, dass sie auch länger weg möchte, ne? Also, das ist dann nicht mal hier mal 7 oder 8 Tage, äh, das läuft dann schon auf drei zwei, drei Wochen hinaus, ne? Und ja, das finde ich auch auf jeden Fall übertrieben.
Mhm. Ja, das ist natürlich schon klar. Das ist 'ne lange Zeit, 3 Wochen und dann, äh, dann werden die Kosten natürlich auch um so teurer im im Hotel und für, äh, Essensausgaben et cetera. Vielleicht ist das auch nochmal 'n Punkt, wo du nochmal mit ihr darüber sprechen könntest, dass du sagst: „Okay, hier, du, das Budget ist ja angespannt momentan und 3 Wochen, das ist jetzt momentan vielleicht gar nicht drinnen. Vielleicht finden wir irgendwie 'n Kompromiss und können sagen: ‚Hier, äh, 2 Wochen oder 10 Tage oder sowas.‘ Und dann können wir's uns vielleicht leisten, wenn wir wenn wir da die Dauer einfach reduzieren. Und dann vielleicht nächstes Jahr machen wir wieder 3 Wochen,“ äh, sowas vielleicht, dass du so ins Gespräch gehst?
Mhm. Ja, ja, das das passt auf jeden Fall. Also, ähm ähm, das jetzt auf jeden Fall alles viel klarer und übersichtlicher, ne? Also, man könnte es auf jeden Fall machen, indem man halt günstige Flüge sucht die Reise verkürzen oder dann könnte es ja auch sogar sein also, wenn Asien 2 Wochen, ähm, passen, ne, oder 10 Tage, ähm, dann könnte ich sie eventuell dann auch, ähm, überzeugen, überreden dass sie auf ähm ja, dass wir irgendwie mehr in der Nähe sind, ne, also nicht nach Asien, sondern in Europa bleiben. Und dann trotzdem 2 oder 3 Wochen hier irgendwo, ähm, Urlaub machen könnten. Das wäre auch 'ne 'ne coole Lösung. Also ja, dankeschön. Also top. Richtig gute Tipps, ne, und, ähm, ich habe das Thema jetzt viel klarer, ne?
Ja, cool. Das freut mich für dich. Und, ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt alles Gute für die Reiseplanung und, äh, ja, hoffe, dass du noch mal 'n gutes Gespräch dann auch mit deiner Partnerin führst. Und ich bin mir sicher, dass ihr da 'ne gute Lösung, 'n guten Kompromiss findet, der für euch alle passt. Und dass ihr dann am Ende auch wieder 'n schönen Urlaub haben werdet. Und da da wünsche ich euch schon mal viel Spaß.
Ja, super. Ähm, dankeschön. Ähm, ja, und ich werde gleich heute Abend mit ihr dann darüber sprechen. Dan